あの、ちょっと今日相談がありまして。
はい。
えっと、まあ、あの、毎日ね、あの、まあ、安らかな眠りをね、まあ、優先したいって思ってるんですけれども。
うんうん。
ついついなんかね、スマホとか見ちゃって、それで、まあ、ちょっとなかなかね、あの、眠れなくてね、ちょっと葛藤してるんですけれどもうん。はい。どうしたらいいのかなって思って、うーん。
はい。 ああ、そうなんですね。うん。 なかなかね、難しいですよね。あの、普段ね、いつも何時に、ね寝る予定なんですか？
そうですね。あの、まあ、23時には、あの、ベッドに入るんですけれども。
はい。 うんうんうん。
ついついなんかね、スマホを見ちゃって、まあ、24時とかね、下手すると、まあ、それ過ぎちゃったりとかしてるんですよね。
はい。 うんうん。 や、ありますよね。なんか今ネットの、こう、SNS とか見てたら、結構あっという間に時間過ぎちゃいますよね。
うん。 そうなんですよね。うん。
うんうん。
あの、なんだろう、こう、1日が終わって、こうね、ベッドの中に入って結構スマホを見るのってなんか、こう、自分の中ではね、すごい楽しみになっちゃってるところもあって。
はい。 うんうんうん。 うん。
で、ついつい、こう、なんかね、こう、気持ち気分転換しようとかって思って見ちゃうんですけれども。
はい。
止まんないですよね結構。<chuckles>
ね、結構止まんないですよね。なんかすごく面白いコンテンツが溢れてるし、あの、普段どういったものを見られるんですか？
うん。 あ、結構、なんか、あの、ま、ショートなんかも、あの、ユーチューブが、やっぱ、好きで、それで、なんか、最近だとちょっと渋いかもしれないんですけど、あの、国会の予算審議とかね、あの、<laughs> あ、面白いですよね。うん。
はーい。 うんうん。 ああ、面白いですよね、結構。うん。なんか、あと、ここ最近結構、あの、日本初の女性総理が誕生とかね、結構面白い話題で溢れてますもんね。
なんか うーん。 そうそう。 そうなんですよね。それで、なんかあの、ね、私も、その、やっぱり、女性総理でこう改めて関心持つようになったんですけども
うん。 はい。
なんか、国会の審議って、なんか、今までどうしようもない話ばっかりしてたような気がするんですが
うんうん。
結構新しく、なんか、当選した人、なんか、失礼ながらまともな、なんか、会話をしてるなって思って。
ええ、そうなんですね。
うん。あとほっこり系も多くて、なんか、あの、今のね、なんか、内閣、なんか、大臣同士仲いいみたいで、なんか、そういうほっこりなの見てるのも面白いし、いやいや、面白い。そうなんですよ。
うんうん。 うんうん。 ありますよね。うんうん。 や、分かります。なんか雰囲気いいですよね。
いいですよね。
うーん。
なんかね、こう、安らくいや、それこそなんか、こうね、気持ちが安らかっていうか、いいんですけども、だんだんだんだん、こう、面白くなってきて、だんだんだんだんだんだんはまっちゃって、気がつ
うんうん。 うんうん。ありますよね。やあ、なんかだって政治の話って、こう、まあね、その、雰囲気は和やかですけど、やっぱり将来の話とか、これからの未来の話が多くて、なんかね、なんか今の、なんか難しい難しいじゃないけどちょっと複雑なものをね、どう紐紐解くんだろうとか、もう、結構、頭が働くというか。
うん。 うん。 うん。 はい。 はい。
うーん。
そうなんですよね。これから、例えばね、あの、税金ってか税がどういうふうに変わるかとか、なんか生活にね、結構密着してることを、こう、変えようとしてくれてる感じがするんで、なんかついついね。うん、なんか見ちゃうみたいな。
うんうん。 はい。 や、そうなりますよね。うーん。
うーん。そうなんです。それでね、ちょっと、まあ、気が付くとっていうのと、まあ、あとそれ以外もね、色々と、こう、ついついなんかね、見ちゃって、こう、アルゴリズムっていうんですかね、それがうん、見たいもんがどんどん繋がってくるんで、うーん。
うんうん。 はい。 あ、本当ですよね。うーん。 ね、なんか今、こう、検索したものと、なんか何回かスワイプしたら、なんか、また違うなんか、こう、ものが出てきたりしませんか？
あ、そうなんですよ。それで余計になんかね、あ、私こういうこと知りたかったんだよなとか、あ、そうそうそう、そうやってるとね、なんかどんどんどんどんなんか経っちゃって。
うん。 そう。<laughs> いや、そうなんですよね。うん。でもやっぱりそういうのって面白いけど、なんかこうやっぱり、日中仕事してる時って、なかなか見れないじゃないですか。なんで夜夜、やっぱりね、夜のこの、お楽しみの時間にこう見たいなって思いますよね。
うん。 うん。 はい。 そうなんですよね。なんかね、こう唯一ってかね、自分をこう取り戻せるじゃないけれども、自分の関心にね、こう向き合える時間とかって思っちゃうと、なんかね、こう寝る前になんかブルーライトが良くないから、ま、見るなとかね、色々と分かってはいるんですけれども、なんかね、ついついって感じですね。うん。
うん。 うんうんうんうんうん。 はい。 うん。 うんうん。 いや、確かになんか自分を取り戻す時間って大事ですよね。
そうなんですよね。うん。
うん。
て、どうしようかなって思っちゃうんですけど、まあ、うん、まあね、眠れないけど、まあ、いっかみたいな、まあね、次の日まあ、あの、朝5:30くらいに起きてるんですけど。
うん、うん。 あ、結構、早いんですね。
ま、そうなんですよね、ちょっと家の事情もあって起きなきゃいけなくて
うんうん。 はい。
ま、なんとかね、あの、お起きた時は、こう、後悔するんですけども、あ、もう、ちょっと早く寝れば良かったとかね。<laughs> あのうん、でもね、だいたい30分くらい経つと、こう、あの、普通に戻るので、ま、なんか、いいかと思って、うん、で、ま、結局眠りが足りないのかなと思いつつね。はい。
うんうん、あ、そうですよね。うんうんうん。 はい。 あっ、良かったです。うんうんうん。 いや、そうですよね。なかなか、朝5時は結構睡眠時間短めですよね。うーん。
そうですね。うん。
いつもは、こう、自分は何時間ぐらいにのね、睡眠時間を確保するのが、あの、ちょうどいいっていう感じなんですか？
な。 うんうん、にゃんか、もともと、ショートスリーパーなんで。
あっ、そうなんですね。うんうんうん。
そうなんですね。あの、ま、やっぱり そうね。ま、でも、4時間、5時間ま、そうね、そんな感じが多かったんですけれども、ま、だんだん、やっぱりね、年齢も重ねてきてるんで、ま、もう、ちょっと寝た方がいいんじゃないかっていうのはね、あの、周りとかにもね、いう言われたりもするんですけど、うん、ね、なんか、ついつい、なんか、眠れないし、まあ、いっかなみたいな、感じになっちゃうんですよね。
うんうんうん。 はい。 はい。 あっ、なるほど。そんな感じなんですね。うん。
うーん。
ま、なんかこう、タイマーとかをね、設定したりとか、なんかこう、スクリーンタイムで時間制限したり、それでね、なんかこう、我慢できてすんなりね、やめれたらいいですけど、なかなかね、次の動画とかね、気になって寝れない時ありますよね。
はい。 ん、うん。 あ、私、タイマーってやっぱかけたことなかったですね。
あ、そうなんですね。うん。
うん、効きます？それ結構。
うん、そうですね。まあ、なんか、こう、自分が何時間見たとか、何時間経ったって把握する分にはすごく効果があるんじゃないかなって思いますね。
うん。 うんうん、なるほどね。そうですね。うんうんうんうん。
うん。 やっぱり1時間までまあ、1時間見ようかなって決めて、じゃあ、いちじかん経ったらタイマー鳴るようにすると、こう、気づいたら、もう、2、3時間経ってたっていうことは、なくなるんじゃないかなって思いますよね。
はい。 あ、確かにそうですね。うんうんうんうん。
うんうん、うん。
あ、そういうの大事かもしれないですね。うーん。
うんうんうん。なんかいつも寝る前に、こう、なんだろう、リラックスして寝れるように、こう、心がけてることってありますか？
ふうん、そうですね。 そういえばあんまり、し最近してないですね。うん。
あ、そうなんですね。以前はしてたんですか？
うん。 いや、でも、なんかもともとやっぱり眠れない、まあ、傾向にあるので、まあ、ストレッチをするとか、まあね、ハーブティーを飲んでみるとか、まあ、やったことはあったんですけれども。なんか最近はちょっとスマホが見たいなみたいな感じで、早くベッドに行ってスマホ、みたいになっちゃってますね。うん。
うんうん。 うん。 はい。 ああ、うんうん。 いや、いいですよね。なんか、こう、やっぱり興味関心を持つことをね、心ゆくまで調べれる幸せっていうのがありますよね。
そうですね。ただその一方でね、なんか、やっぱり、寝れないっていうか、なかなかね、寝付けないっていうんですかね。それはあるので、うーん。
うーん。 うん、うん。 うん、そうですよね、うん。なんか、光を見てたら余計に眠れなくなっちゃいますよね。
あど。 って言いますよね。やっぱそうですよね。うーん。
うん、 うんうんうん。 うーん。
そうですね。うーん。までもね、タイマーっていうのはね、いいかなと思ったので、まあ、ちょっとね、そこら辺は、うん、やってみようかなって、そうですね、うん、思いましたね。うん、うん、うん。
はい。 そうですよね。まあ、ちょっとね、政治の話だったら、ま、結構、もう、リアルタイムのは国会のね、あの、そういうの見たらま、見るのがね、一番かもしれないんですけど、ま、結構、こう、政治家の方たちが、こう、自分の、こう、持論というのを本に書いて出版してる場合もあって、で、、 考え方の背景とかがね、知れて、さらに面白くなるんじゃないかなと思うので、なんか、そういう本をね、読書として寝る前に、こう、光よりも紙で、こう、読んでみるっていうのもいいかもしれないですよね。
うん。 あ、はいはい。 わ あっ、なるほどね。そうですね。なんか、よんね、読み物の方が確かにね、あの、寝つきが良さそうですね。うんうんうん、うん。
うんうん。 うーん。 なんか、こう寝る前に、ま、ストレスとか、こう、発散させるものとして、なんか、結構大まかな数字だと、こう、読書が15%ぐらい発散できたりとか
うん。 うん。 うんうん。
ま、なんに対してっていうイメージですけど、こう、まあ、全体的にストレスを軽減するのが読書が15%で、で、散歩とかゲームが20%みたいな、なんか、どっかでね、見たような気もするので、ま、割とストレス発散にもね、いんじゃないかなって思いますよね。
はい。 あ、確かにそうですね。あの、まあ、ブルーライトてか携帯をね見てるよりはね、あの、ま、文字紙の方がね、確かにこう、こうなんだろう、意識がね、こう、拡散しないっていうか、そうですね、あの、読んだ方が落ち着いて、なんか眠りにね、なんかつけそうな、うん、感じは、あの、今話聞いててね、思いましたね。うん、うん、うん。
ううん。 はい。 うん、うん。 うん。 うんうんうんうん。
はい、そうですね、ちょちょっとね、今日お話しして、なんか、なかなねかね、なんか政治にも関心があるって言うとね、えっていう風な人も多い中でね、なんかポジティブにね、こう聞いていただいたし、あ、確かに政治家の人の本ね、読んでみるっていうのもね、いいなって今聞いてて思いましたね。うん。
はい。 あ、よかったんです。うん。 あ、そうですか。良かったです。結構ね、いろんなことを考えて、こう政策してるんだなっていうのが分かることもあるので、なんか国会のを見るね、あの予備知識としてもこう、なんか理解が深まりそうですし、なんかそういうのもいいかなと思いました。
はい。 うーん。 はい。え、なんかね、今日お話聞いてもらってね、ちょっと色々とね、具体的なこうアドバイスも頂けたんでね、ま、早速ね、ちょっと取り入れてみようかと思います。はい。
あ、良かったです。
え、今日はね、あのお話を聞いていただいてどうもありがとうございました。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
はい。どうもありがとうございました。